Ты знаешь, у меня вот последнее время, а, как-то обострилось состояние тоски по дому, да, вот после переезда. И вот сегодня ночью, м мне снилось вообще, что я вот приехала домой, что я вот дома, вот мой дом, вот моя улица, и я прям проснулась в слезах. Я вот, э, на самом деле поняла, и на самом ну, мне часто снятся такие сны, да, вот как я дома, в Киеве, вот. Э, и мне с часто снятся такие сны, и я нас понимаю, насколько сильно я соскучилась прям, это такая уже какая-то невыносимая тольг тоска, ностальгия, при том, что да, вот, здесь, в этой стране я не могу найти для себя каких-то вот, э, людей, которые мне так же близки будут по духу, как вот те друзья и родственники, да, которые остались в Украине. И это ещё более, да, усиливает вот это, какую-то тоску, и при этом вернуться пока я не могу, поехать даже в гости я тоже не могу- это ещё больше как-то вот это ограничение усиливает, вот это всё. И, мне кажется, вот даже это уже может как-то даже перерасти в может, знаешь, вроде какую-то депрессию или что-то такое вот. Может, ты мне посоветуешь, как вот, э, к м, выйти из этого состояния?
Ты знаешь, э, мне очень жаль, что ты проживаешь такой сложный этап в своей жизни. Э, к сожалению, э, ты не одна. Этот этап проживает сейчас очень много вынужденных иммигрантов, таких как ты. И мне просто очень хочется искренне тебя поддержать, обнять. А, ты знаешь, а подскажи, а ты обращалась, э, м, э, т ты обращалась к врачам? Они не не не не диагностировали у тебя какую-то депрессию вот на самом деле?
Да. Мгм. Спасибо. Нет, не обращалась, но я не думаю прям, знаешь, что вот это ещё в я я я дошла к этому, потому что, насколько я читала, депрессия- это же там прям люди не могут с постели вставать. Ну, нет, пока нет, но вот то, что мне постоянно эти сны снятся, что я дома. И ты знаешь, вот когда я посмотрю какие-то фотографии- ну, вот я там в "Фейсбуке", да, подписана на вот эти все группы местных, районные, да, там. Иногда там какие-то публикуют фотографии. Ес ну, например, районная группа, там какая-то авария, да, вот покажут эту аварию, вот там остановка, на которой я постоянно ехала на работу- и всё, я рыдаю, понимаешь? Какие-то фотографии- я рыдаю, какие-то сны, вот г как я дома- я тоже рыдаю. Но я не думаю, что это прям депрессия, вот мне кажется, это больше какая-то тоска сильная.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А ты, а, не подумала о том, что, может быть, ты просто живешь прошлым, да, а твоя жизнь, получается, сейчас в другом месте? Вот, э, тебе не прис э, ты не думала о том, что, может быть, тебе начать обращать внимание на то, что вокруг тебя, и попробовать жить, э, э, здесь и сейчас?
Ну и ни честно говоря, не думаю. Я не думаю, что я живу прошлым, потому что вот то, что я, не знаю, мне нравится тут тоже страна, где я живу, мне вс ну, в прин ну, не всё, конечно, на 100 %, но, в принципе, мне нравится вот это, да, ощущение свободы, вот это всё я люблю. Как бы, ам, я не могу сказать, что я живу прошлым, потому что у меня же семья, ребёнок, я там, мы там строим планы с мужем, ну, как бы, не мне кажется, мы, наоборот, будущим живём. Но вот просто тоска, она такая вот, просто, знаешь, хочется даже вот поехать хотя бы на месяцок в гости, а не получится.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понимаю тебя.
Да, поэтому
А, скажи, а, вот всё-таки, а, если брать, а фокус внимания твоего, то он больше на твоей, а, текущей жизни или всё-таки на прошлом в процентном соотношении?
Мгм. На текущем, конечно же, я н даже не думаю о прошлом. Ну, что о нём думать уже, просто вот оно само снится, понимаешь, по ночам.
Мгм. Мгм. А скажи, а ты общаешься с людьми, которые проходят тоже такой сложный этап, как и ты? Ты нашла каких-то людей, может быть, из твоего города, которые тоже из Киева, да, которые тоже поймут тебя?
Мгм. М, ну, нет, к сожалению. Вот ты имеешь в виду здесь, в этой стране, да? Нет, не нашла.
Мгм. А вот есть, э, ты знаешь, э, в "Фейсбуке" есть такие группы,- а, их можно поискать,- там есть, э, как раз, э, люди делятся анонимно тем, что они проживают в эмиграции, да. И куча таких же людей, а, поддерживают. И, а, что получается? Что ты можешь, во-первых, высказаться, а во-вторых, а, ты поймешь, что ты не одна. Как ты думаешь, если вот ты услышишь людей, которые чувствуют то же самое, что и ты, тебе это как-то поможет?
Ага. Мгм. М, не знаю, честно говоря, надо попробовать. Вот, э, хорошая идея, надо поискать вот эти группы. Вот, они, наверное, так они назымаются называются, да, какая-то "Поддержка в эмиграции", что-то такое?
Ну да, потому ч Э, д да, да. Э, да, эти группы есть на украинском языке. Э, да, "Поддержка в эмиграции", э, как-то так. И там очень много похожих историй, когда люди делятся, э, своими, эм, вот сложными историями. Даже, э, иногда ты читаешь эти истории, и ты думаешь: "Боже, как у меня всё хорошо! Могло же быть и так!" Э, вот, э ещё, знаешь, эм, это называется "ёжик событий", когда ты мож ма может представляешь, как могло бы быть с тобой, да, вот, читая такие истории. И когда ты представляешь, что "вот у меня могло бы быть так", то, а, вроде как мо может быть, э, легче от того, что у тебя не так всё плохо. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Понимаю, да. <chuckles> Слушай, ну да, надо почитать, кстати, поищу, посмотрю, может, действительно, поле полегчает немного. Хорошая идея, кстати, почему бы и нет, да, вот, как бы. И поделиться же можно своими, так сказать, переживаниями и почитать, как люди это всё проживают, да. А, может, кто-то даже есть какой-то там способ, как это всё пройти з наименее болезненно, да. Вот, хорошая идея, кстати.
Да. Да, ты знаешь, и там очень много, э, психологов, которые как раз на, м, украинском языке могут тебе помочь. Они постят, э, м, э, информацию о себе. И э э это как 1 из вариантов, которые можно рассмотреть, э, ну, хотя бы выговариваться людям, которые поймут тебя.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, супер, кстати, да, вот, надо поискать, почему бы и нет, возможно, действительно, как-то поможет. Что же делать? Ну, как бы. <chuckles> А ещё, может, есть какие-то способы, вот, э, кроме этого, он онлайн-поддержки?
А скажи, вот всё-таки, если поискать,- э, там, где ты сейчас живешь,- поискать, э, каких-то людей из твоей страны, да, или, может быть, э, организовать какие-то встречи.
Мгм. Мгм.
А, эксп Мгм.
Ну смотри, мгм, есть такие люди, конечно же, да, э, вот украинцы в Мексике, они вот, э, встречаются, вот я я ходила, но они к там более, ты знаешь, ну, в принципе, не то, что я ищу. Вот я ищу какого-то такого тепла и глубины, который вот был, ну вот и там, ну да, вот с моими друзьями. А здесь они как-то более настроены на какой-то такой патриотический лад, что-то вот, какие-то там лозунги, какие-то вот я я, ну и как бы я тоже это всё поддерживаю, конечно, да, но это не совсем то, что я сейчас ищу, это не то, что мне как-то поможет, понимаешь.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А, как ты думаешь, если бы ты попробовала найти глубину среди местного сообщества, тебе бы помогло это или у тебя есть какой-то языковой барьер?
Ну, сейчас уже вроде бы нету какого-то, э, барьера, но я вот не могу найти людей с похожими какими-то, я не знаю, вот, э, каким-то характером, что ли, с похожим каким-то мировоззрением, как у меня. Вот как-то в Украине это всё было легко. Наверное, менталитет всё-таки тоже, да, имеет какое-то значение, потому вот что А, да, в Украине я легко находила каких-то друзей- таких вот именно друзей, да, не просто там, ну, по поболтать, да, вот именно вот так, с серьёзно такое вот. А здесь как-то вот именно нахожу таких вот, э, ну, знакомых. Поболтать, да, вот не вопрос, а вот именно уйти в какое-то вот тепло, вот эта глубина- вот у меня не получается с ними почему-то.
Да, однозначно. Мгм. Мгм. А т а ты не пробовала найти группы и сообщества по интересам? А, ну, это могут быть сообщества каких-то женщин, которые, ну, в любом в любой стране, скорее всего, есть сообщества женщин, которые поддерживают друг друга. А, это может быть бизнес, это может быть семейные отношения. Не не пробовала искать в своем городе?
Я даже не знала, что есть такие сообщества женщин, если честно. Да?
Есть. Да. Да, есть, э, такое д движение, как, э, в Wo women Women Empower Women, то есть "Женщины поддерживают женщин". А, я уверена, что если ты поищешь, э, и найдешь, а, такое сообщество, то однозначно ты, э, найдешь себе, а, поддержку в твоей ситуации, даже на другом языке.
Почему? Слушай, ну да, классная идея, надо поискать: "Женщины поддерживают женщин". Возможно, мне, ка кстати, даже не хватает какой-то женской такой, знаешь, ну, женской именно поддержки, потому что вот как-то, э, ну, там с мужем общаюсь, с его семьей, вот это там не проблема. Да, вот именно такой вот, чего-то такого, женской энергии, возможно, как раз мне и не и не хватает.
Да. Мгм.
Да.
Да, ты знаешь, а, даже есть такие группы, а, тоже в "Фейсбуке", их можно поискать. И, возможно, эти женщины даже в твоем городе собираются на какие-то мероприятия. А, даже вот, например "А как начать свой бизнес?" Да, то есть это тоже по полезно, потому что, ну, я не знаю, насколько это актуально для тебя, но, м, когда ты найдешь хотя бы что-то, за что зацепиться, да, вот, в какое-то хобби
Мгм. Мгм. Да.
то можно будет на уже, а, вокруг какого-то хобби или интереса, а, углублять, а, связь.
Да, да, ты права. Вот, э, ха а, я знаю, что как бы общий интерес очень сильно, да, как бы сближает людей.
Мгм.
Н-да, слушай, н поищу обязательно, мне так интересно уже прям стало, что же там, да, и смогу ли я кого-то найти для себя. Спасибо большое за такую идею. Прям, а, прям не знала, если честно, что такое даже бывает.
Да. Пожалуйста. Я, а, опять же, а, повторюсь, очень тебя понимаю, обнимаю, сочувствую. И, э, я уверена, что у тебя будет всё хорошо, а, что ты справишься, и ты я уверена, что ты найдешь, а, глубоких, а, и правильных людей.
Мгм. Спасибо те большое за поддержку, ты действительно мне очень помогла и даже немного успокоила. Спасибо большое.
Я очень рада. Спасибо тебе и хорошего дня!
Пока.